Ну, там, знаешь, какой момент? Там немножко ты не сразу можешь вытащить, потому что она нагнетается паром, но приготовление 15 минут, а потом немножко она должна подостыть, поэтому, ну, фактически, там, ну, полчаса пройдёт, ты можешь открыть. Не, ну, на самом деле её можно открыть.
Какой? Мгм, мгм. Ну, всё равно всё равно. Даже если взять, сколько электричества ты экономишь, круто.
Главное, что ты за ней не следишь. Да да, и ты за ней не следишь, что главное, потому что горох тоже любитель убегать
Мгм.
Вот, и это невероятно удобно. Также мне нравится готовить рис, потому что именно с этой кашей я так и не подружилась. Она у меня всегда, ну, нету рассыпчатого риса, а там, получается, делаю по рецепту, как н в инструкции сказано, и всё получается. То есть вот есть блюда, которые мне до сих пор не даются, и а мультиварка
Ну, судя по твоим историям, скороварка на каждой кухне, вообще, должна быть, если она настолько всё ускоряет и улучшает. Супер вообще.
Я без неё жить не смогу. Да. А ещё это дополнительно, если вот газ ну, вот я, например, щас живу, у нас газ баллонный привозят, такая вот местность, и а иногда выключают свет, ну, тогда этот газ выручает, да. А вот если кончился газ, тогда у меня выручает мультиварка. То есть это мне более стабильный вариант, что я никогда не останусь без готовки. Да, то есть я ся подстраховала.
Мгм. Ты со всех сторон со всех сторон продумала, как, э, сделать так, чтоб твоя семья всегда была сыта. Мне очень нравится, как у тя работает голова. Очень круто. Слушай, большое спасибо тебе. Мне было, правда, очень интересно. Я бы хотел еще когда-нибудь с тобой поговорить, но сейчас пора прощаться. Пока-пока.
Да, да, да.